Изучать. То есть, получается, ты, как это, росла билингвой, или в какой-то момент начала его отдельно изучать чисто из интереса?
Ну я, наверное, всё-таки могу себя назвать билингвом, потому что язык звучал дома. Я его выучила не по книжкам, а от людей. Но, как-бы, изначально меня воспитывали всё-таки на русском, и мама, несмотря на то, что она сама, а, как бы, для неё русский- это 2 язык, но она со мной говорила по-русски.
Мгм. Мгм. Мгм. Понятно понятно.
Э, вот, и, э, как бы, на татарском она говорила со всеми остальными, и, соответственно, татарский превратился в такой язык, ну, какой-то привилегированный, что ли, такой немножко мистический, то есть язык, на котором от меня скрывают секреты
Мгм. Ясно. Ясно ясно.
понимаешь?
И в итоге ты его выучила?
Ну да, он как-то так, э, влился потихоньку. Конечно, м, когда я уже пошла в школу, мы переехали в Татарстан, и, собственно говоря, среда расширилась, и в школе появился этот предмет, э, вот. Потому что, ну как ты понимаешь, в других регионах России его нет в школе. Но я могу сказать, что, м, конечно, у меня был бонус вот в виде, э, м, среды языковой дома, потому что те, кто просто учили его, э, по учебникам, м, немножко меньше преуспевали в изучении. Вот. Потому что в Татарстане же очень много, э, обычных русскоговорящих семей, э, вот, которые татарский, собственно, вот слышат только где-то в школе, в общественных местах и так далее.
Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно понятно. Мгм. Да.
Вот. Поэтому, наверно, я билингв.